うん、なるほど。
うん、うんうんうん。
でも、その冬とかに向かう時に、何か特別に感じられる自然の変化とかってありますかね？
冬に向かう時、やっぱり、あの、葉が葉っぱがもう、どんどんどんどん、こう
うん。
え、落ちてしまうのと
うーん。
まあ、紅葉も。木によっては紅葉が、色が変わってきたりとか。あと、やっぱり空気がからっからになってくる。 ね、うん、寒くて。
なるほど。 うーん。 うんうんうんうんうん。
うんうんうん。
何か動物とかそういう所でなんか、あの、お気づきになるとことかありますか？季節の動物みたいな。
ああ。 動物ですね、動物、あの。私はそうですね、結構蚊に刺されることが。うわ、おので、あの、そっちで気にあの、気になっちゃう時もあるんですけど。あ、例えばそうだな、秋に向かう時はトトンボが増えてくる。
はい。 ああ。 うん。はい。 うん。 あ、いいですね、それはほんとに。うんうんうん。
はい。赤とんぼかな。夏は結構おっきめのオニヤンマとか、あとそうだ、夏は、え、カゲウスバカゲロウって分かります？黒い
うんうんうんうん。 はい。 ああ、あ、なんか知ってる事は知ってますね。はい。うんうんうんうんうん。
ま、夏はそういういった、あの、虫が
はい。
飛んでるんですけど、また、季節が変わると赤とんぼになったりとか。<coughs> うん。ま、同じ虫でも、こう種類が変わったりとか <chuckles>
ああ、はい。うん。 なるほど。
しますね。で、今さ最近、えっと、歩いてると
うーん。 はい。
毛虫とか、<chuckles> 幼虫とかをよく見るんですよね。<chuckles>
おおおおおお。